Senti, mhmm, hai voglia di raccontarmi, uhm, in che modo impari a dire di no, senza sensi di colpa?
Certo, con piacere, perché io avrei voluto qualcuno che mi spiegasse come fare, uhm, quando volevo, uhm, iniziare anche io essere un pochino più, sai, decisa, perché, secondo me, imparare a dire e sapere dire no, è, uhm, una questione unicamente, unicamente di, uhm, decisione.
O Sì. Ah, interessante.
E tu devi essere deciso per dire no, devi essere proprio, và, fermo, fermo sulle tue posizioni. Sì, sì, sì, è solo una questione di convinzione. Ehm, uhm, perché in realtà, spesso e volentieri almeno questo è per diciamo, riguarda la mia uhm
Mh. Convinto. Certo.
la mia esperienza. Uhm, io, mhmm, cercavo di non dire no, perché avevo paura che qualcuno potesse mettere in dubbio, un pochino, sia la mia disponibilità, uhm, sia la uhm, la la la le capacità che gli altri potevano vedere, no, i purtroppo sì.
Nen senti, ma stai parlando di ambiti lavorativi oppure in generale nella vita?
Ma in realtà, in generale nella vita, cioè sono sempre stata una persona, che
Mh-mh-mh.
Però, fino a quando lo fai con gli amici
Sì.
Una persona che tendeva tanto a dire di di sì a tutti, però, ripeto, fino a quando lo fai con gli amici, va bene, nel senso l'amicizia è un tipo di amore particolare che te li fa fare quegli sforzi, no, è come se è come dire sì alla famiglia. Certo, non bisogna mai abusare della disponibilità degli altri. Non deve diventare un
Certo, ce Mh-mh. No, che se no poi, comi si comincia ad approfittarsene delle persone, quindi assolutamente.
Sì, esa Guarda, proprio in tema amicizia, recentemente, un mio amico sta scrivendo la ha deciso di iscriversi, io gli dico, all'università della terza età. Sta scrivendo la tesi e siccome io invece, in tutt'altro campo da giovane, uhm, feci il dottorato, mi ha chiesto: "Uhm, ma che fa, mi mi aiuti a scrivere la tesi?"
Mh-mh.
Dett "Oh, sì". Ha pagato, in una nota università privata addirittura se paghi 500 € ti danno la possibilità di avere uno che ti segue, no, passo passo.
Okay.
Quindi il il ragionamento che facevo io è: hai pagato uno, boh, vabbè, si fiderà di me, uhm, però questa cosa poi era diventata ossessiva, cioè che lui non andava avanti, addirittura all'ultimo per mettere le foto nella tesi. A un certo punto gli ho detto: “No, ascolta, io ti posso dire: fallo, non fallo. Ehm, cioè ma a livello ma sei al lavoro? Ehm, se s sennò passo, ehm, passo e facciamo”, “No, io sono al lavoro, sto lavorando, la sera non ne voglio sapere niente, io ti posso dire questo sì, questo no”. A un certo punto gli ho dovuto dire: "Basta, cioè t'ho detto come fare, però non è che me" cioè io me le sono scritte le tesi, basta, ho finito, non posso scrivere quelle degli altri, ma nemmeno pagata.
Eh, no. Devi ca devi camminare un po' anche con le tue gambe. Cert Ah. <chuckles> Ma poi no nonostante ci sia ChatGPT, anc ancora la gente ricorre a
Ma guarda, uhm, ChatGPT io purtroppo ogni giorno mi trovo a cioè oddio, ogni giorno no, però mi mi trovo a correggere, mhmm, elaborati di studenti universitari, cose, prove in itinere, cioè ChatGPT fa un danno che tu non hai idea. L'altra volta una ragazza
No, no, certo, certo. Ma infatti non va, uhm, mhmm, io non intendevo, ehm, un un abuso. Cioè, 0 farina del proprio sacco, comunque ChatGPT
No, vabbè, ma le nuove generazioni non hanno idea. L'altra volta una ragazza mi fa: "Eh, ma", parlavamo, uhm, io sono, uhm, diciamo in insegno una materia che ha a che fare con l'arboricoltura, perché io sono agronomo.
Okay.
Ehm e a un certo punto le ho detto: "Signorina mi mi spieghi qualcosa, cioè mi parli del kiwi".
Mh-mh.
Fa: "Eh sì, allora, il kiwi è una pianta che sente molto freddo". E io: "Cosa?"
<snorts>
“Scusi, può ripe” magari avevo capito male io perché ero sovrappensiero, cioè sì, stavo ascoltando, però stavo anche leggendo il programma per capire cos'altro chiedergli. "Sì, sì, gliel'ho detto, alo il kiwi sente freddo". Guardato, ho detto: "Forse quello è il fabbisogno in freddo".
<chuckles> Dopotutto il kiwi il i
“No, ChatGPT m'ha detto così, che è una pianta freddolosa”. Perché ChatGPT non è, ehm, ChatGPT molti termini come funziona l'intelligenza artificiale? Se tu non gli dai gli input, non è che le lei può attingere dai motori di ricerca un tot, però se tu non le dai in input, non l'alleni, non avrà mai idea della terminologia delle cose.
Ah, co ah, proprio ormai lo s lo s Sì, sì. No, infatti, infatti, quello che ti dicevo prima, no, del discorso farina, ehm, del proprio sacco: allora, se ti fai fare tutto completamente da lei, ehm, cioè da ChatGPT ovviamente, uhm, non va bene. Però magari se se fai tutta una cosa tua e magari per correggere la grammatica, la punteggiatura, somma, dare una controllata generale, chiedendogli proprio di non stravolgere le cose, ehm, può essere utile. Però assolutamente usarlo come, uhm, com no, no, no, no, assolutamente, sono d'accordo con te. Ehm, senti, e quindi per tornare al, uhm, in che modo impari a dire no senza sensi di colpa, ehm, quando, ehm, in que in quell'occasione in cui prima avevi detto: “Sì, ti aiuto”, al al tuo amico qua quando hai capito: “No, basta, adesso proprio, uhm, sta esagerando”? Dopo quanto tempo, in che situazione?
Sì, chiaro. No, no. La panacea no, no. Sì, ehm, al no. <coughs> Sì. Eh, guarda. C'ho. <chuckles> Ehm, allora, ehm, in realtà io un giorno, una mattina, ehm, sono andata in un bar, sono stata a disposizione sua tutto il giorno per capire cosa doveva scrivere, cosa non doveva scrivere e sistemiamo, e facciamo così. Quindi avevo, diciamo, lui aveva la tesi pronta per mandarla a questa tutor dell'università, che poi si occupa di inoltrarla al docente, ehm, posto che quella tesi per me, che vengo dal mondo della ricerca, è è una cosa che io smo non essendo nel mio a pur non essendo nel mio campo, smonterei in 30 secondi, perché non c'è una base, non c'è un disegno sperimentale, però è una cosa così, fatta per prendersi questa benedetta laurea, no? Quindi io lo mando con tutto questo pacchetto e gli dico: “Vabbè, vai, vai, vai e fammi sapere”. Mi chiama dopo 5 giorni, quindi già lì tra me e me pensavo: “Ma come? Io sono stata brava a stare con te tutta la mattinata, cioè il minimo che uno poteva fare era alzare il telefono, mandare un messaggio sui 30 secondi e dire: 'Sai ho fatto, non ho fa'”
Sì. Esatto, un aggiornamentino.
Mi scrive dopo no, no, mi scrive dopo 4 giorni, 5 giorni, dicendo che gli era tornato indietro il messaggio del professore che gli chiedeva di inserire delle foto. Io ho detto: “È bellissimo, che devo fare? Cioè, mandami la tesi, do una lettura, capisco dove le puoi mettere”. Perché io non avevo cioè non non mi ero salvata questa copia. E lui mi inizia a chiedere ogni giorno: “Ma oggi sei, uhm, al lavoro? Oggi sei al lavoro?” A me capitava di essere fuori per cose di lavoro, quindi no, no, no, no, oppure all'ultimo non pos cioè se mi dicono: "Dobbiamo fare una riunione per il progetto", io non posso dire: “No, devo aiutare l'amico mio per per la tesi.”
Senti, allora, qua ti voglio fermare per no, per ragionare, no, su una cosa che ci siamo detti prima. Tu hai detto che, uhm, imparare a dire no senza, ehm, sensi di colpa è solo questione di convinzione, esatto? Ecco, in questo caso invece m mettiamoci nei panni del tuo amico, perché qua c'è un, uhm, una divergenza di di di, mhmm, di convinzione. Cioè da i da un lato questa persona non sembra per niente convinta delle proprie capacità e di sé stesso, perché per fare una cosa ricorre, appunto, totalmente a agli aiuti di un'amica, piuttosto che del, insomma, di questa scuola privata che, insomma, mi sembra, appunto, che lo aiuti parecchio. Ehm, però d'altro canto, ehm, lui non sembra che si faccia troppi problemi invece a a a a chiedere come, mhmm, c come mai?
Sì. Sì, sì. Sì. Sì. Mh-mh. No, 0. Sì. No, no. Ehm Perché? Perché c'è un problema. Allora il ma questo problema non riguarda tanto riguarda a parte la persona in sé, lui è un insicuro cronico, lo dico con affetto e io sono un pochino rigettante perché spero che lui abbia sai cioè il sabato anziché uscire con la compagna, cavolo, mettiti davanti al computer 1 ora, 2 ore, ma pure se mi chiami mi dici: "Io non so che cosa fare", io lì una mano te la do; però se non c'è l'input, tu aspetti che te lo faccia io, cioè a a cosa è servito? Ma tra l'altro faccio io una cosa da da ingegnere civile, io che pianto alberi, cioè <tsk> però lì cosa c'è? C'è la consapevolezza che chiaramente l'occhio clinico di una persona
Mh-mh. Eh, no, oh. <chuckles>
che vuoi o non vuoi ha un approccio sc scientifico alla scrittura ti aiuta, perché comunque io parla di, uhm, Fuksas, parla di, uhm, piante, parla di, uhm, farmaci o parla di, uhm, ville abbandonate e recupero, comunque là il mio approccio è: "Okay, perfetto, qual è lo scopo del lavoro? Quali sono i materiali, i metodi che hai utilizzato? Spiegami quello che hai fatto? Riporta i risultati, discuti e trova una conclusione." Cioè, diciamo, uhm, in maniera, uhm, clinica. Il dire "no" e il suo non sapere dire "no" a se stesso, nel senso nel nell'irrefrenabile voglia di dovere chiedere per forza aiuto a qualcuno, nasce dal fatto che, purtroppo, l'università e la scuola oggi o 10 anni, 20 anni fa, 30 anni fa, forse 40 sì, non ti formano, non ti danno gli strumenti necessari. Cioè io ho imparato a scrivere un articolo
Certo. Mh, assolutamente. Mh.
quando mi sono trovata a fare il dottorato di ricerca.
Ah, addirittura.
Io prima non avevo mai letto un articolo scientifico.
Pensa te.
Quindi f fatti 4 conti, cioè io ho la pa pa fortuna che mi piace scrivere, ma non è la stessa cosa scrivere pagine di diario che scrivere un articolo scientifi
<chuckles> Assolutamente, no, no, chiaro.
Però, lì, il "no", io lo sai perché lo dico? Perché dico s sai cioè paghi 500 € e non ti fai il problema a pagare 500 €, comunque sono soldi signori, un tutor che ti mette a disposizione l'università, che è molto meno formato di me, perché non sono nemmeno, diciamo uhm, non sono né dottori di ricerca
Eh, certo. Mh-mh. Ma infatti, ma poi perché non usava non usava questa persona che che ha pagato anche
Eh perché questa persona quando il professore ha fatto delle domande che rientravano nel merito tecnico del lavoro, proprio della stesura chiedendo: "Ma delle foto della dell'aerofotogrammetria qualcosa, cioè non c'è niente?" Quella gli ha detto: "Io non so che cos'è."
Eh, ho capito e lui doveva dirgli: "Va bene, allora, facciamo che dei 500 € iniziate a darmi la metà indietro".
Eh, ma sono delle quote che tu paghi all'università e io tra me e me pensavo: "Li davi a me 500 € te la scrivevo io la te te la scrivevo 12 di tesi". Ci mettiamo accanto io, mhmm, ti tu mi dicevi quello che volevi scrivere e si scriveva, perché comunque
Ah, okay. Eh, eh. <chuckles> Eh infa infatti sì. Beh, la prossima volta che qualcuno ti chiederà una mano sai che sai che risposta dare: "Sì però costo tot." <chuckles>
Cioè Sai il tariffario. No più che altro il il il discorso lo sai qual è? Che io la mia tesi lo s andando all'università pubblica, l'ho scritta con accanto, a un certo punto, quando non sapevo come impostarla, il mio tutor e quindi io ho avuto qualcuno con cui scrivere la tesi, sicuramente non l'ho pagato 500 € quindi, perché io non ho pagato un associato 500 € e tu devi pagare uno che non è niente e nessuno? Questa cosa rientra nei no, cioè io a un certo punto ho detto: "No signori, i miei anni, il mio studio, il mio essere poi un professionista, hanno un valore e a me non importa se io e te siamo amici perché poi tu non devi abusare di questa cosa".
Mh-mh. Mh, cer No, infa Mh-mh. Okay. Senti, visto che a volte i no, uhm, pesano anche un pochino in maniera diversa, volevo chiederti: abbiamo analizzato, mhmm, a lungo, profondamente, questa situazione, ehm, con, uhm, un amico, quindi di amicizia; ehm, ti è mai capitato invece di, ehm, appunto, dire no, uhm, in ambito lavorativo?
E. Sì, soltanto da grande, però, nel senso, poi, a un certo punto, quando non hai più paura che ti caccino, di perdere il lavoro, di non essere più, uhm, riconosciuto come un professionista, eccetera, eccetera, e dici: "Sono una persona- sempre la solita solfa- che ha studiato, che ha fatto i corsi, che ha dei titoli che, eccetera, eccetera" ho iniziato a dire di no a delle logiche che non mi piacevano, che non m'andavano bene, proprio così a pelle, perché, dico, l'università è un postaccio, ehm, dico diciamocelo o è o c'hai il pelo sullo stomaco oppure, meglio che scappi a gambe levate.
Mh-mh. Mh-mh. Eh, ma, ehm, la tendenza purtroppo sembra essere questa, non solo in ambiti scolastici universitari, uhm, appunto, anche nel lavoro se ne sentono, no, magari a
No, vabbè, la ormai è ovunque così, cioè non è che Sì, ma, guarda, io ho lavorato in Spagna, cioè attenzione, perché poi il la conseguenza di quello che mi stavi per dire tu è: forse andare via è la soluzione; io ho lavorato in Spagna, posto civilissimo, pulitissimi, sistematissimi, organizzatissimi, avevano pure lo psicologo di gruppo, con il quale facevano ogni settimana la sessione, ehm, diciamo, uhm, di brainstorming, cosa civilissima che tutti dovrebbero fare.
Eh, eh. Mh-mh. Certo.
Guadagnano benissimo, però, cioè, non hanno voglia di lavorare, cioè hanno la produttività che in confronto a un italiano è
Mh-mh. Sì, sì, sì, diciamo che i più famosi sono nel neo nord Europa. Gli spagnoli le cose funzionano meglio che in Italia, ma, appunto, hanno la siesta, <chuckles> tutte queste cose.
un decimo. Sì, ma non Guarda una cosa: io la prima volta alle alle d alle 2 beh, io mangio tardi alle 2 mi dicono: "Vabbè noi andiamo." Io: "Cosa? Non si resta fino alle 10 di sera qui?" Quindi dire no è una gran cosa, loro dicono: "No" e sono riposati. <chuckles>
Eh, s <chuckles> Cer Senti, guarda, grazie mille per questa chiacchierata, è stata molto interessante, davvero.
Grazie a te, a presto.
Ti auguro una buona serata, ciao.
A te, ciao.